อ๋อ ผิดกับมิจฉาชีพรายอื่น ๆ
เหมือนมีความ ใช่ เหมือนมีความจริงจังในคำพูดเหมือนกัน เหมือน อา อย่างสมมุติเราบอกว่า เออ เนี่ย เราคุยกับเขา เพราะว่าจริง ๆ เราก็อยากจะ แพร็กทิซ ฝึกภาษาอังกฤษ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะคอยแบบ ช่วยเช็กให้เราอะ สมมุติว่า เราพิมพ์อย่างงี้ อย่างงี้ เขาก็จะบอก "ไม่ อันนี้เธอจะต้องพิมพ์แบบนี้ แบบนี้ แบบนี้นะ" อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม ค่ะ อ๋อ โอเค อืม ๆ
เออ เหมือนช่วยเราเช็กเหมือนกันว่าแบบ อะ เธออยากได้ภาษาอังกฤษ ใช่ไหม อา งั้นฉันบอกให้ว่า อะ ตอนเนี้ยเธอพิมพ์อันนี้ผิด เธอจะ ควรจะพิมพ์เป็นแบบนี้ แบบนี้มากกว่านะ อะไรเงี้ย ซึ่งปกติ มิจเขาจะแบบไม่ค่อยทำไง เออ เขาก็จะแบบมองข้าม สิ่งที่เราต้องการ แล้วเขาก็จะไปแบบอวยเราใน เวย์ อื่นแทน อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือฮึ อืม อ๋อ อ๋อ โอเค อา แล้วอย่างงี้เวลา ที่คุยกับมิจฉาชีพอะค่ะ คุณป้องกัน เอ่อ ข้อมูลส่วนตัว อะไรยังไงบ้างอะคะ?
ก็
ที่ไม่ให้มันหลุดไป มีไหมคะ?
เอาจริง ๆ อย่าง รูป เงี้ย เราปิดไม่ได้อยู่แล้วล่ะ เพราะว่าในแอปเราก็ใช้รูปจริงเราอะ อะไรอย่างเงี้ย เออ ชื่อก็ชื่อจริงเรา แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นต่างชาติอะ เขาก็จะแบบไม่ค่อยรู้หรอกว่า คนไทยเขามีชื่อจริงกันจริง ๆ อีก อย่างเงี้ย อ่า ก็คือเหมือน nick nickname ก็คือ ชื่อเล่น ก็คือชื่อเล่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ ก็ ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า ตรงนี้มันน่ากลัวเท่าไร แล้วก็อีกที่หนึ่ง ก็คิดว่าอย่างพวกมิจของฝั่งต่างประเทศอะ เขาไม่ได้ต้องการตัวตนเรา เขาต้องการหลอกให้เราโอนเงินไปให้เขา อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อืม ใช่ค่ะ อืม ๆ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อือ ค่ะ อืม คือเขาไม่ได้ ค ค ต้อง ต้องการข้อมูลส่วนตัวอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล หรือว่า วัน เดือน ปีเกิด หรือว่าเลขที่พาสปอร์ต อะไรอย่างงี้ เขาไม่ได้ต้องการใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ เพราะเขาเอาไปทำอะไรไม่ได้ไง คือแบบ อ้าว อย่างคนไทยอะ ที่เราแบบบอกว่า เออ เนี่ยแค่รู้บัญชี ก็นั่นน่ะ เพราะว่าบางทีแบบมันเอาไปปลอมบัตรประชาชน หรือเอาไปทำอะไรอย่างงี้ได้ไง แต่พอเป็นต่างชาติเขาทำไม่ได้อยู่แล้ว เขาทำธุรกรรมการเงินแทนเราไม่ได้อยู่แล้ว ก็เลยรู้สึกว่า เออ มากที่สุดเขา ที่เขาจะทำได้นอกจากการหลอกให้เราโอนเงินให้เขาอะ ก็คือขโมยตัวตนเราเปล่า แบบเอารูป
อืม อืม อือฮึ อืม อือฮึ อืม อืม อ๋อ อืม เขาก็พยายาม อืม ค่ะ
ใช่ อาจจะเป็นไปได้ว่า แบบเอารูปเราไปใช้ เอาอะไรเราไปใช้ อะไรอย่างเงี้ย เออ ซึ่งอันเนี้ยมันก็ แทร็ก ค่อนข้างยาก เออ แต่ว่าเท่า เท่าที่ผ่านมา ก็ยังไม่เคย ยังไม่เคยเจอ <chuckles>
อืม อืม ค่ะ